Alors, heu, les accords toltèques, pas trop. Enfin, j'en ai énormément entendu parler, hein, évidemment, heu, c'est c'est très connu. Heu, moi, je me suis jamais penchée, heu, sur, heu, cette lecture. Il faudrait peut-être, pourquoi pas. Heu, après la communication non violente, oui, bien sûr. Heu, je pense aussi que j'ai la chance d'appartenir à une génération où on met beaucoup ça en avant, heu, y compris d'ailleurs dans les modes de parentalité. Bon, alors moi, c'est pas c'est pas mon cas, j'ai pas encore, heu, des enfants mais hem, mais on en parle beaucoup, voilà, heu, de l'éducation positive, heu, de comment tourner les choses aussi pour, heu, brusquer le moins possible, pour encourager plutôt que pour accuser et cetera. Donc, je pense qu'on est beaucoup baignés dans ça et puis, on est aussi beaucoup une ère où on parle de santé mentale, où, hem, on se rend compte que nos mots et nos actes peuvent avoir des répercussions sur les autres qui sont parfois, heu, graves. Et donc heu, je trouve qu'en effet, on est peut-être, heu, plus sensibles au sujet, en tout cas plus sensibilisés au sujet. Et heu et c'est une chance parce que
Ouais. Oui. Ouais. C'est ça. Complètement, c'est vrai, c'est vrai. C'est c'est quelque chose que tu as étudié dans le cadre dans ton de ton travail ou c'est quelque chose qui est plutôt, heu, on va dire, intuitif et construit chez toi parce que ton éducation, ton héritage et cetera?
Heu